สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้ เอ่อ วันนี้เหรอคะ? อ๋อ ทางนี้ก็ ทางนี้ก็ดีค่ะ วันนี้ได้กลับบ้านเร็ว แล้วก็ ก็เคลียร์งานอะไรเสร็จเร็ว ใช่ ๆ ค่ะ วันนี้ทางนั้นเป็นยังไงบ้างคะ?
ค่ะ เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้? <chuckles> ค่ะ อา อ๋อ ค่ะ อืม ก็อากาศร้อนค่ะ เปิดแอร์ก็ภูมิแพ้ค่ะ เปิดพัดลมก็ภูมิแพ้ค่ะ วนเวียน เปิดได้แป๊บเดียวก็ปิด เปิดได้แป๊บเดียวก็ปิด ก็เลยจะแนวร้อน ทนร้อนนิดหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าไม่งั้นก็จะน้ำมูกน้ำเมิกมา อะไรเงี้ย <chuckles> ไอจามกันไป ค่ะ
โอ๊ย <chuckles> อืม อืม อืม อา อากาศเปลี่ยนแบบสวิน สวิงด้วยเนาะ แบบเดี๋ยว เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวร้อนมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
อายค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ก็ในแต่ละปีก็ เนาะ บ้านเราก็ อ่า มีแต่อากาศร้อน ร้อนมาก ร้อนน้อย ก็ค่อยว่ากัน ว่ากัน ว่ากันอีกที แต่ว่าเทศกาลประจำปีเนี่ย บ้านเรานี่ โอ้โฮ มีอยู่ เยอะมาก เออ แล้วก็สำคัญ แล้วก็ ส บางเทศกาลก็สนุกมากอะนะคะ ไข่ อืม ทางคุณคิดว่า มีเทศกาลอะไรที่รู้สึกว่า เอ่อ มีความสำคัญกับสังคม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ เยอะมากเลยนะคะ <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม